Iya, mirip kolak, mirip kolak, mirip kolak. Cuman ya dia, eee, cenderung kuahnya itu bening malahan. Jadi kayak campu iya campuran gula merah sama gula putih gitu. Tapi manis banget, serius.
Oh gitu, mhm. Oh bening. Manis banget ya, oke. Nah, eee, berarti selama ini kalau kamu lagi ngerantau kan kamu, eee, aku denger tadi posisinya lagi di Jawa ya? Di Jawa di did daerah mana? Di Jakarta?
Iya. Mhm. Iya, benar. Enggak, aku malah di Jawa Timur, aku lagi di Malang sekarang, yang cenderung makanannya pedes-pedes banget di sini, iya pedes-pedes. Iya, iya.
Oh di Malang. Pedes-pedes kan, bertolak belakang dengan sana kan mani. Berarti kan di daerah Malang ini kamu susah banget dong berarti dapatin makanan yang memang jadi makan khas di daerah kamu gitu kan waktu di Riau?
Iya, s s sangat susah banget dan fun fact-nya dari nasi aja itu udah beda. Jadi kalau diri iya, kalau nasi di Riau itu cenderung kami nyebutnya itu berah, jadi berah itu kayak, eee iya, jadi nek berai, memberai. Jadi kayak iya, jadi kayak nasinya tuh terpisah-pisah, kalau di Jawa ini nasinya tuh pulen. Iya, nggak lengket. Jadi tuh beda banget, iya beda banget.
Nasi beda? Berah. O berai. Oh. Ja jadi enggak lengket ya? Oh iya. Berai itu jadi kayak ini ya, kayak nasi goreng gitu, jadi enggak enggak nempel satu sama lain ya.
I iya, bener banget, bener banget, iya dari jadi kita bisa lihat dari ka dari nasi aja itu udah beda banget kan makanannya. Apalagi makanan-makanan yang lain, iya.
Oh. Mhm. Nah. Itu, eee, apakah ada teknik khusus yang biasanya dipakai de apa? di daerah kampung halaman kamu? Apakah memang beda jenis beras yang ada di Riau sama di pulau Jawa, sehingga di pulau Jawa itu berasnya cenderung lengket gitu?
Mhm. Mmm. Mhm.